Thật sự thì có những cái món nó cũng nho nhỏ thiệt, nhưng mà có nh cũng có những cái món nó đắt tiền chứ bạn. Ví dụ như mỹ phẩm đó, nếu như mà nói á mà mua một cái món mỹ phẩm mà hàng tốt á, nó đâu có giá rẻ. Đó, mà, kiểu như là, giá rẻ thì mình cũng hông dám xài, xài mà đồ rẻ thì nhiều khi nó nó nó gây dị ứng hay thế này thế kia, cho nên á là mình mua ví dụ như mỹ phẩm là mắc tiền nè, rồi ba cái giỏ xách này nọ đó, nó cũng đắt tiền, đó. Chính ra là cũng có những cái món đắt tiền thì cũng có những cái món nho nhỏ như là, à, tăm ngoáy tai hay là, à, bao tay này nọ cũng có luôn, món to món nhỏ gì đầy đủ. Đúng rồi đó bạn, ở trên sàn, à, thương mại điện tử á, thì nhiều khi nó có nhiều cái chương trình nó khuyến mãi nè, rồi freeship nè, cho nên mình cũng hay canh mấy cái dịp đó để mình lên để mình hốt luôn một lượt.
Ừm. Đúng vậy. Đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng là phụ nữ rồi! Rồi. Những cái đấy mình cũng mua hết ở trên mạng hả? Sale, giảm giá. Ồ, đúng rồi. Ừm, thế thì bây giờ với những cái món rất là rẻ đấy thì OK là mình, ờ, gọi là, mình nó là rẻ rồi lại còn được miễn phí ship thì là mình mình mua luôn, là mình không phải suy nghĩ gì. Tuy nhiên là với những cái món mà kiểu mỹ phẩm mà nó cũng khá là, ừm, có giá trị cao như thế nữa, thường là bạn cũng vẫn chốt đơn luôn hả?
Ừm. Ừm. Thì đó, cho nên mới nói là không kiểm soát, mà phải nói nha, mấy bà mấy cô mà livestream rất là hay luôn, họ, ừm, họ có một cái kỹ năng gì đó, a, với lại cái cách của họ cũng đánh vào cái tâm lý của mình hay sao á bạn. Ơ, họ cứ bảo: "Ôi, chốt đơn, chốt ngay, chốt cho kịp thời!" <laughs> Mình nghe một hồi mình cũng chốt thiệt. Ừ, đấy, đấy, kiểu vậy đó, họ cũng đánh vào tâm lý của mình rồi. Mà nhiều khi mình mua xong mà mình nhận ra ngay là mình bắt đầu, ừm, là mình có cái sự kiếu s thiếu kiểm soát chứ phải không đâu.
Là khéo ha? Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Giá sốc, giá sốc. Nói thật, đúng rồi.